D'accord. Alors, heu, mais une fois que vous avez gagné de l'argent, vous pouvez retirer cet argent quand vous le voulez, non? C'est ça?
Oui, bien sûr. Evidemment, j'aurais pu revendre, mais déjà bon, moi, il y a un truc qui m'embêtait beaucoup, c'est que q si je retirais, il fallait que je paye 30 % de taxes à l'État, et autant dire que ça faisait, heu, peut-être 100 000 $ que je devais payer en taxes quoi, donc <sucks teeth> j'avais pas envie.
Ah oui d'accord. 100 mi 100 000 $ pour mais alors tu avais dû te faire, heu, beaucoup d'argent, non?
Bah, au top, vraiment en décembre, heu, ce que j'avais, ma collection complète, elle valait dans les 300-400 000 $.
Et sur les 4 300-400 000 $, il faut que tu donnes, heu, 100 000 $ à à l'Etat?
Et oui, 30 % trente pour cent. Et oui, c'est pour ça, j j'avais pas envie de retirer non plus parce que je me disais: «Mais je peux le faire fructifier, puis je peut-être plu plus tard, je vais essayer de mettre une société à l'étranger pour éviter de payer les 30 %». Mais enfin, bon, au final, j'ai pas je voulais pas quoi.
Ah bah, dis donc. Et c'est les trente pour cent à l'État, heu, français ou ou américain? Français, mmh mh.
Oui, c'est ça exactement, ouais, heu, français français, ouais. Tant que sur le sol français, c'était à l'État, heu, français. Heureusement parce que bon, les Américains, ils taxent encore plus, en fait, donc, heu <laughs>
Mouais, <laughs> tu y as échappé belle.
Oui mais bon du coup, au final, heu, il s'est avéré que malheureusement le projet, il a pas, mmh, il a pas fonctionné à terme, hem. Même les NFT en général, heu, ça a vraiment perdu de sa superbe, heu, par la suite et moi, j'ai fait pas mal de mauvaises décisions. Enfin, à posteriori, c'est facile de dire qu'on a fait des mauvaises décisions, mais j'aurais pu être plus malin dans la façon dont je fais les choses. J'aurais pu parier sur moi-même aussi, ce que je n'ai pas fait malheureusement. Du coup, j'ai vraiment, heu, ré je suis vraiment resté dans le projet et le projet, en fait, heu bah, au bout de 3 ans déjà le jeu, heu, bah, c'est ça que j'avais pas à l'époque, il fallait développer un jeu. Et sauf que 3 ans, heu, dans la la timeline vraiment, heu heu, d'une bulle comme les NFT, bah, c'était très très long. Et donc, en fait, toute, heu, l'engouement autour des NFT s'est étiolé quoi, a disparu, heu, entre en en 3 ans, ouais et donc, en fait, la valeur de tout ce que j'avais est vraiment, heu, partie en peau de chagrin quoi et f ça a été justement
Ouais. Oui. Ouais. Ah d'accord. Alors tu as perdu tes 300 000 $? Aïe.
Et oui, je les ai pas retiré donc, heu, voilà, je les ai perdus. J'ai j'ai quasiment bon, moi j'ai rien perdu vraiment monétairement parce que j'ai ressorti au moins la mise au départ. Mais en fait, heu, j'aurais pu voilà avoir une bah, voilà, j'ai pas gagné grand-chose et puis surtout, pour moi, c'était vraiment, heu, j voilà, je voyais un peu mon avenir là-dedans, et cetera. Et sauf que, heu, f avec le temps, je me suis rendu compte que non, bah, c'était pas vraiment pour moi au final, quoi.
Ouais. Tu as rien gagné quoi. Mmh mh.